Je me fais une image de toi, tu n'as même pas idée. <chuckles>
Non mais c'est ça doit être hilarant.
<laughs>
Ça doit vraiment être très, très drôle. J'aimerais bien, heu, avoir l'image un de ces quatre de de de moi. Non, non, mais je suis je suis franchement je suis hein?
Je te ferai un croquis je te ferai un croquis. Je te l'enverrai. <laughs>
Ah ouais, ah oui, ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais, heu, <laughs> j'avoue, ça peut-être très, très drôle. Hem
<laughs> <chuckles>
non, mais ouais, mais bon, heu, non, moi j franchement, j je pense, heu, je prendrai la vie éternelle quand même, hein. Plutôt que de connaître l'amour, franchement, on s'en fout, heu, autant vivre éternellement, hein.
Bah, vu que tu as la tchatche et te et que tu es plutôt sociable, heu, je pense que toi, même si tu as la vie éternelle, tu tu serais jamais vraiment seul, en fait.
Ouais. Ah non. Bah non, au pire, je me fais des potes, tu vois?
Oui, bah, c'est ça. C'est que toi, tu serais toujours, heu: «Hé! Tu as quoi au menu ce soir? Ouais!» Tu vois?
Donc, heu «Hey, how are you? Ça va ou quoi? Oh chef!» En plus il parlait italien le chef. Je fais ciao bello, come stai? Tutto bene, ma je je je commence à tchatcher en italien, là.
Mais tu aurais pas ah ouais? <chuckles> Et ça marchait?
Non, parce que vraiment mon italien est à est à est à était était vraiment pas au bon à bon niveau. Mais, heu, mais ouais.
Mais tu vois, heu, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, la la l la question est q sans jamais connaître l'amour, mais en vrai l'amour, il y a l'amour bien sûr de de de d'une personne en particulier, mais après, heu, tu as aussi l'amour que tu as pour ta famille, l'amour que tu as pour toi, tu as l'amour que tu as pour tes amis.
Mouais. Oui, voilà, bah, c'est ça. Mais après, le problème, c'est le problème, c'est que si tu vis éternellement, je pense après, tu as plus de famille.

Et heu, et coup, bref, donc là, bah, je suis parti, heu, voilà, mais après, heu, après 3 ans quoi.
Oui, oui, oui d'accord.
Mais je parce ce que je suis quelqu'un de très patient, en fait. C'est ça le problème. C'est je suis en fait et c'est ça aussi, heu, je pense aussi, pourquoi j'ai pas eu, heu, beaucoup de d'expériences on va dire et que personne, heu, voilà. Je suis trop gentil en fait. Et, ouais, je suis le mec trop gentil.
Tu es trop patient, trop gentil, ouais et les filles, les les les les gentils, heu, garçons, hommes?
C c'est c'est exactement. Malheureusement, hein, ben, c'est après malheureusement non, enfin c'est la vie, c'est comme ça, la vie elle faite ainsi, hein, moi je
Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que non, non, je pense que, ç ça va un peu dans les 2 sens. Parce que autant toi tu dis ça, mais les filles, elles disent, heu, heu: «Les mecs, c'est les mecs c'est tous les mêmes, heu»
Si, bah, si, bah, si si. Ouais. Mais les filles mentent. Mais parce qu'elles aiment ça.
Non, non, non, non. Après après, passer un certain âge, de toute façon on cherche, heu
Ben si. Ah voilà après passer un certain âge, oui effectivement elles vont e elles se remettent en question, mais heu, en général, heu, c'est, heu, après, heu, après la trentaine, hein, ou et encore.
Ouais. Bah je sais pas, après, toi, tu, heu, c'est c'est quoi, te tu as un genre de fille ou ju ou c'est juste, heu, une question de de feeling, heu?
Non, non, moi c'est plus, ouais, question question de feeling. Après forcément, j'ai un genre, hein, je vais pas prendre une, heu, qui a un gros bouton, sur le nez, heu, et qui est mal habillée et qui et qui, heu, et qui prend pas soin d'elle, tu vois? Mais heu, mais, heu
Oui, d'accord. Je vois c'est un peu méchant ce que tu dis, mais c'est c'est c'est, je vois ce que tu veux dire. <laughs> Oui, non bien sûr.
Mmh, bah c'est pas c'est pas méchant, c'est la réalité des choses. Oui, ça aussi, je suis un peu, heu, très terre à terre, ça aussi bon ça c'est un peu, heu, peu compliqué, mais hem mais heu, non, non, ben c'est c'est la vie, heu, heu, moi, par exemple, heu, non je je rigolais tout à l'heure quand je disais: «Je suis je suis je suis au même niveau que qu'Apollon». C'était c'était une blague au cas où, mais heu, mais bon, je suis pas, heu, franche non, non, mais je suis pas, heu, genre ça va quoi, tu vois je suis pas je suis pas dégueu, tu vois, enfin, il faut pas non plus, heu, on va dire, heu, bon après moi je je me note un peu moins bien que que que ce qu'on me mettrait de base.
D'accord, je sais pas. <laughs>

Non, faut ce te naturel. On va dire ça comme ça. On va dire non, c'était vraiment non, c'était vraiment naturel, heu, j'ai pas forcément, consciemment cherché à changer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, heu, en ce moment, heu, j'essaie de faire attention à enfin je en tout cas je faisais attention à ce que je mangeais, hem attention
D'accord. D'accord. D'accord. Donc les pâtes à 30 balles, c'est c'est c'est ça va dans dans dans le changement, c'est ça? <chuckles>
C'est sain! Mais oui, mais c'est sain. C'est très sain comme, heu, nourriture, quand c'est cré quand c'est fait par un chef, c'est toujours sain, quoi qu'il arrive.
<chuckles> Oui. Oui d'accord.
Hem en plus c'est en plus c'est c'était des pâtes au rouget.
Rouget? C'est quoi le rouget? Ah, ah je savais pas qu'il y avait OK.
Donc c'est bon, c'est du poisson. Hein? Bah, j'ai j'étais pas au courant non plus, hein, donc heu, je te je te rassure, heu, je les ai prises parce que justement, c'était les pâtes du jour et que voilà. Mais pour en revenir à à à l'amour, hem, donc moi non, j'ai 1- 1- 1 seule expérience, une mauvaise expérience, hem
D'accord. C'est quoi? Le red snapper peut-être? D'accord. Ça a duré combien de temps?
1 an et demi.
OK super, bon c'est quand même, heu
C'est une très longue relation, c'est même immense, en fait.
C'est une longue oui, oui, c'est ouais, très long quand même ouais, surtout si c'est toxique.
Hem. Ah s tu ouais voilà, en fait c'était mais mais moi je suis moi je suis j'adore ça, hein, si je suis je suis horrible, hein, comme personne, hein. Mais heu bah, je sais pas pourquoi, hein, mais heu, j'attire ces trucs là, heu, même là avec mon travail, je je t'avais raconté, heu?
Ah tu aimes bien?

Heu
Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne?
Donc le quand on dit qu'on connaît pas l'amour, c'est qu'on ne peut pas être avec quelqu'un, mais on peut avoir des sentiments? Ou est-ce qu'on on ne peut pas ressentir? C'est complètement tu vois, c'est différent.
J'avoue, c'est complètement différent, là, hem oh, mais pourquoi tu me prends de court comme ça, là? Parce que c'est
<chuckles> Tu m'éto Ben non, mais c'est c'est important. Moi, j'aime bien avoir, heu, les les conditions de
Je pense que, heu, en fait, l'amour que tu as ne pour, heu pour la une personne, ou n'importe, ne sera jamais réciproque.
Oui, bon, c'est c'est oui, ça, c'est, heu c'est pas grave.
Ah hein, bon, OK. Moi, ça l'a jamais été, donc au moins, comme ça, je pense que le génie, il est mais, par contre, il m'a pas donné l'éterni l'éternel, heu il m'a pas donné l'éternité, donc heu
Bah, non, mais c'est c'est pas grave. <laughs> Bah non, mais en fait en fait, heu, en général, de toute façon, quand c'est pas réciproque, c'est que c'est pas c'est que c'est pas fait pour, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a une idée d'une personne et heu et que que c'est juste pas, heu parce qu'en vrai, l'amour, c'est très simple, hein, c'est, heu, 2 personnes.
Mmh. Ouais. Bien sûr. Ah bon? C'est marrant, mais, pour moi, c'est au p aussi compliqué qu'un théorème, là, heu, de
Non non. Quand tu rencontres la bonne personne, c'est c'est c'est vraiment, heu, très simple, en fait. Tu tu t'entends bien avec, heu, tu vois, tu sens p tu vois, tu sens pas le temps passer, ni quoi que ce soit et puis, heu <chuckles>
Non, mais j'ai j'ai compris, hein, c'est pas grave, hein. Enfin, je vais pas pleurer, hein, je suis grand. <chuckles>
Non mais, <sniffs> heu, pourquoi? Quand, toi, tu es quand, heu pourquoi? Tes expériences, c'était comment?
Ouais.

Bah En fait, heu, elle était un peu, heu, un peu, beaucoup, heu, genre, heu, très jalouse, très, heu elle voulait contrôler beaucoup ce que je faisais, heu
Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, oui, oui, oui, effectivement très toxique. Oui. Mmh.
C'était, heu, c'était très compliqué. C'est-à-dire que genre, par exemple, heu, à chaque fois qu'on se voyait, heu, genre limite, heu, je devais enfin c'est même pas limite, je devais lui passer mon téléphone, heu, qu'elle regarde, heu, ce qui se passe. Bref.
Ouh là, là. Ah oui non, non ça c'est pas ouais 1 an et demi tu as été patient quand même.
Mais che je suis quelqu'un de très patient dans la vie, ça faut savoir. Je, heu et mais, en fait, ça aussi je suis trop gentil vraiment, c'est ei c'est c'est bizarre dit comme ça, tu sais c'est c'est bien mais c'est pas bien, <chuckles> c'est pas bien.
Ouais. Mmh. Oui. Mais alors du coup toi tu bon du coup toi, tu choisirais de connaître, heu de de ne pas vivre éternellement pour connaître l'amour alors si je comprends bien? Ah non, tu préfères vivre éternellement? <chuckles>
Ah non, non. Bah non. Ah oui, bah, là oui clairement c'est pas grave, hein, au pire l'amour, heu, tant pis pour elle, hein?
<chuckles> C'est vrai? Mais t'en aurais pas marre de vivre éternellement?
Enfin tant pis pour lui. Et c bah, heu heu non. C'est cool, je pense, je sais pas.
Tu crois? Et quand tu vis éternellement, tu tu tu vis, heu, éternellement, mais tu as quel âge?
Ouais. Ben ah! Très, très bonne, heu bah là, l'âge que j'ai là, je pense.
Est-ce que tu continues de de vieillir? Ah ouais d'accord, donc heu
L'âge que j'ai là, je trouve que c'est cool.
Ouais.
Parce que, heu, 23 ans je trouve c'est un bon âge. Genre, heu, plus
Non mais attends, mais tu as 23 ans et tu es en train de me faire un caca nerveux parce que tu as pas rencontré une fille, heu, bien?
Non mais attends, hé, heu, je j'ai pas eh, je fais pas de caca nerveux non plus, mais heu, quand même.
<laughs> Ah ouais. Non, bah
Bon OK, c'est sûr, si j'avais eu 40 ans, ça aurait été un peu plus compliqué, mais
Non, mais moi, je pensais que tu a tu avais, je sais pas, heu, 35 ans, heu, tu vois, heu, que tu avais une grosse calvitie, heu, que que tu vois, heu <laughs>
Mais ça va pas ou quoi, mais trente cinq ans mais Ah ça alors, il faut alors, alors attends, attends, attends, parce que ça, faut qu'on en parle de ça, d'abord. Ça, je n'accepterai pas que l'on parle de calvitie aussi légèrement. <chuckles>
D'accord. <laughs> D'accord.
Non mais de toute façon je m'en fous, je me suis collé des cheveux sur la tête.
D'accord, tu as été faire un un voyage en Turquie.
Non, j'ai été faire un voyage à à à côté de chez moi, heu, il y a un un un gars qui vend des des des perruques.
Non mais tu es sérieux là?
Ah oui, non mais je déconne pas, hein.